Pour beaucoup de personnes, avoir une maison, heu, accueillante, chaleureuse, parfois aussi feng shui, bah, c'est c'est très important et ces personnes mettent, heu, un point d'honneur justement à ce que ce soit organisé de de manière à à accueillir des amis, de la famille dans une superbe ambiance. Hem, est-ce que toi, tu peux me dire qu'est-ce qui rend ta maison chaleureuse?
Mmh mh. Ouais. Qu'est-ce qui la rend chaleureuse? Oh là là, mon Dieu, plein de choses. <chuckles> Hem, j'aime bien quand c'est assez cosy, tu vois, assez calme. J'aime beaucoup le calme, heu, parce que j'ai des enfants, 2 enfants en bas âge. Donc, je t'avoue que chaque petit moment de silence est très, très apprécié à la maison, <laughs> le soir quand ils sont couchés, par exemple. <laughs> Hem, mais, hem, non, sinon, qu'est ce qui la rend vraiment chaleureuse? Heu, bah déjà, pour commencer, on n'a on n'a pas de télévision, heu, et heu, du coup, on peut pas avoir non, on a pas d
D'accord, OK. Ouais. D'accord. Mmh mh. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, ouais ouais, tu m'étonnes. Ah vous n'avez pas de télévision? C'est assez rare ça quand même.
Ouais, je sais, heu, on a pas de télé, mais on a, tu vois un en fait une grande toile, un écran de rétroprojecteur. Mais bon, du coup, enfin, en fait, on le met quand on a décidé de le mettre tu vois? C'est pas, heu, par exemple, heu, je sais pas on se dit: «Bon bah, là, on va se poser sur le canapé», tout de suite tu as le réflexe d'allumer la télé pour avoir un petit bruit de fond ou autre. Non, ça, il y en a pas chez nous. Jamais, jamais, jamais.
Mmh mh. D'accord. Et pourquoi pourquoi ce choix d'ailleurs de de ne pas avoir de télé, heu, surtout avec des enfants, heu heu, qui qui feront qui auront, heu, forcément envie de de de dessins animés?